Ah. Ah, eh, no. Così eh perché poi a anche se lo levi, no, dici: "Vabbè ma quello eh, eh, eh, s c'è c'è stato là."
Quello magari l'ho visto, poi capita che qualcos'altro non lo vedo e me lo mangio, no, no, una roba orribile.
No ma poi ha contaminato già tutto il cibo, quindi è inutile. Eh siamo là.
Sì, sì, sì, sì, sì. Una mia amica invece ha trovato, sempre durante un viaggio, una una cimice, una piccola cimice nell'insalata. Anche lì, mamma mia che schifo.
Mh-mh. Buona! <chuckles> molto m'immagino.
Sì, sì, sì. Nutriente, vabbè adesso ci sono ci sono anche le alime le alimentazioni a base di insetti, quindi vabbè. Ha precorso i tem
Ma l'ho sentito, ma io non so come fanno.
Sì. Le farine. Ha precorso i tempi perché allora non c'era, però sì sì sì, adesso ci sono le farine a base di insetti per essere più ecosostenibili, che poi anche lì non so se tutti ci mettessimo a mangiare insetti quanto potrebbe essere sostenibile questo tipo di alimentazione.
Mamma mia. No infatti. Ma anche perché poi, i mhmm, cioè io sono la prima, no, che dice che non ti devi precludere, no, n nel mangiare, assaggiare. Però poi ci sono cose che tu dici cioè proprio n non ce la fai, come ti fa a venire in mente proprio?
Allora, io sono stata in Cina e lì si mangiano gli insetti, quindi sono stata in un mercato dove c'era la possibilità perché c'erano le bancarelle dove c'erano tipo le stelle marine, gli scorpioni, i ragni, ehm, le larve le larve del miele. E ti dirò le avrei anche assaggiate se non fosse stato per l'odore, che l'odore era veramente, mhmm, nauseante quindi ho detto: "No non ce la posso fare", cioè riuscivo ad andare oltre la forma, ma il resto all'odore no.
Ah bene. <chuckles> Sì.